Sì, sì, mi ha insegnato lui e dopo l'ho presa come passione, ehm, mi son messa lì un paio di mesi, ed è stato molto bello devo dire.
Ah, va bene. Ma questa passione del <chuckles> de del lavorare il legno che l'aggiungiamo all'equitazione, al giardinaggio, alla cucina ecco, alla tua miriade di hobby. Questa passione, quest'ultima passione del del legno, l'hai condivisa per caso con qualcuno della tua famiglia o qualcu o il tuo partner?
Sì, alle mie altri mi ai miei altri hobby. Esatto. Allora, ehm, il mio moroso è una persona anche lui molto brava, una di quei tuttofare, no, che a se c'è qualcosa di rotto ti sistema qualsiasi cosa a prescindere da che abbia gli strumenti o meno, ti riesce a trovare il modo per sistemarlo. Quindi, il legno lui è una cosa che non lavora, cioè che non che non ha neanche voglia di mettersi lì, perché è una cosa proprio molto precisa da passarci delle gran ore Esatto. Però gli piace molto che io abbia questa passione, quindi magari lui sistema, non so, la finestra e io poi la carteggio e pitturo. <chuckles>
Ah, bene. Certo. Mh-mh. Ah, sì? Quindi fai tu. Ecco ci sta, cioè vi date una mano alla fine, uno fa una cosa, l'altro ne fa un'altra. <chuckles> Coppia vincente direi.
Esatto, sì, sì. Esattamen Come?
Una coppia molto vincente direi, perché vi aiutate l'uno l'altra.
Sì, sì, sì, esatto. In queste cose ci completiamo molto. Poi anche a lui gli piace molto cucinare ed è molto bravo. Quindi facciamo quando ci facciamo le mangiate, magari cuciniamo anche insieme, ci dividiamo i compiti: uno fa il dolce, uno fa la pasta sì, sì.
Ah, ecco.